Oke. Ada sih, Kak, lebih ke kayak, eee, kalau kerupuk sih sejauh ini yang cocok lebih ke kerupuk udang ya, Kak.
Oh, iya iya iya, mmm.
Iya. Karena pernah juga pakai kerupuk yang biasa tapi ternyata kurang cocok juga. Kalau buat sambalnya sih, paling sambal yang memang agak pedes juga, itu cocok juga. Terus paling, lebih ke buat nendangnya banget sih, ada kentang mustofa sama sambal goreng kentang, tapi sambal goreng kentangnya itu bukan yang cuman kentang aja, tapi kayak ditambahin pakai ati ampela, sama ada petenya juga gitu.
Mhm. Sama oh, iya iya iya iya yang Kakak ceritain tadi ya, Kak? Berarti itu yang yang sering juga ya disajikan bersama gitu ya?
Iya, Kak. Tapi sejauh ini sih, kalau buat nasi pelengkapnya, kalau nasi sih, kayak kurang cocok ya, Kak. Lebih ke kayak lontong sih. <laughs>
<clears throat> Iya, biasanya lontong ya. Overall berarti sama ya, Kak. Kurang lebih penyajiannya mirip ya, dengan per penyajian pada umumnya gitu ya, tapi memang rasanya tadi ya, Kak, ternyata yang enak. Nah, kalau kamu terus aku mau nanya lagi nih, Kak. Kalau menurut Kakak tradisi ini tuh kayak bakal terus bertahan enggak sih enggak sih, Kak, kayak di generasi berikut-berikutnya atau, mmm mmm, mulai nih, ibu tuh kayak, mmm, apa? Misalnya menurunkan resep sama kalian yang mungkin, mmm, akan meneruskan atau mencoba gitu?
Iya, Kak. Betul banget. Oke, kalau sejauh ini sih, aku pastinya mau berusaha banget ya, Kak, buat mempertahankan ini. Karena kalaupun kayak, ah, bisa banget nih buat dijadikan bisnis nantinya gitu ya, Kak, buat mengingat beliau juga gitu jadi, eee, pengennya sih, eee, harus, eee, diturunkan secara temurun gitu, Kak. Siapa tahu kan bisa jadi, eee, suatu hal yang luar biasa.
Mhm, betul betul. Mmm, mhm. Mhm, betul betul. Resep otentik gitu kan, Kak? <chuckles> Iya, betul. Oke oke. Ih, menarik, Kak iya tuh, Kak, bisa tuh menjadi misalnya kayak ide bisnis kali ya, Kak? Tapi dengan ya cita rasa tadi yang enak banget. Oke. Makasih ya, Kak, udah nemenin aku ngobrol nih tentang kebiasaan keluarga Kakak dalam hal penyajian makanan nih pada saat liburan atau lebaran. Makasih, Kak, sampai jumpa.
Iya, bener banget, Kak. Iya, sama sama. Sampai jumpa lagi, Kak.

Iya, paling kalau soal bantu ya Kak, kalau soal bantu sih lebih ki kayak motong-motongin aja sih Kak, kayak motong ke tempatnya terus ada ada yang nyiapin buat masukin berasnya ke dalam tempatnya gitu, ada yang bikin lontongnya itu sih kalau opornya kan enggak ya enggak <chuckles> enggak ikut-ikutan gitu kalau opornya mah paling itu sih kayak, eee, selalu ada sih Kak yang bikin kangennya itu dari momen kebersamaan bikinnya juga terus, eee, dari, rasanya sih Kak ini yang kayak aduh gimana ya kita itu sampai kayak mikir, duh gimana ya kalau misalnya ibu aku udah gak ada gitu terus aku, pengen makan ini gimana gitu kayak rasanya
Mhm. Mhm, oke. Mmm. <chuckles> Mmm. Yang enak tadi kata Kakak kan, heeh. Kok bisa gitu ya? <chuckles> Oh, sa sampai ke situ ya Kak kayak, mmm, ada berpikirnya, oke oke. <clears throat>
Iya. Mhm, soalnya kan aku pernah juga kan nyobain kayak, di pinggiran jalan atau di mana pun gitu Kak buat opor ini tapi, rasanya benar-benar beda sih Kak gak tau ya apa yang bikin bedanya. <chuckles>
Oke, mmm. Oke, ber Berarti rasanya itu ya Kak yang ya cuman adanya di ibu gitu kan pas orang lain buat juga nggak yang sespesial itu ternyata. Tapi Kak biasanya kalau ibu tuh banyak nggak sih persiapannya untuk apa, memasak, mmm, opor tadi Kak di rumah ketika ada hari-hari besar kayak gitu?
Oke, banyak banget Kak kayak, apa pun itu disiapin gitu kan bahkan kayak H min 3 lah udah pada heboh banget gitu kan, kayak goreng-goreng, eee, cemilan gitu Kak, terus, eee, belanjanya juga bener-bener banyak banget, eee, nggak kayak hari biasanya gitu itu yang ciri khas banget sih kalau di hari-hari raya gitu ya Kak. Belum lagi beres-beresnya Kak kayak beres-beresnya juga kayak harus bener-bener bersih banget gitu kan. Jadi
Wah, <chuckles> H min tiga, mhm, mhm. Oke, mhm. Mhm. Oke. <chuckles> Oh, ibu tuh gitu ya Kak punya kebiasaannya kayak bersih rapi ya orangnya ya? Mhm.

Iya, awalnya kan kayak ini tuh tradisi di keluarga juga, gitu kan, memang, eee, katanya dulu tuh kan opor tuh cuman dibuat pas, eee, hari raya aja gitu ya, Kak. Iya, karena kan aromanya itu kayak, wah, bisa langsung nih. Iya, karena bikin semua orang tuh ngerasa kayak ada di rumah secara lengkap juga gitu, Kak, dan lucunya sih, eee, memang ya kayak setiap kali inget itu, ya udah deh, eee, pengen bikin aja gitu kan, nggak harus di hari raya aja gitu, yang cuman ketemunya setahun sekali jadi kita kayak bikin aja gitu nggak papa kita.
Mmm. Oh, ya, betul betul. Pasti gitu ya, Kak. Mhm. Mhm. Oh. Oke. Nah, e berarti, Kak, biasanya kalo, eee, makanan keluarga itu sebenernya munculnya itu kayak di hari-hari besar aja ya, kayak opor-opor itu atau sebenernya kayak lagi ngumpul keluarga atau lagi kayak, eee, Kakak, pulang ke rumah, itu sering dimasakin nggak sih sama keluarga, Kak?
Oke, kalau itu sih paling, eee, awalnya memang di hari raya aja ya, Kak, karena itu kan kayak menu yang spesial gitu sebenarnya, karena enggak hanya opor ayam aja gitu, pada saat itu buat, eee, campurannya kan ada kayak kentang irisan yang digoreng kering banget gitu kan, kalau di aku sih namanya itu Mustofa ya, <chuckles> kayak nama orang, gitu, ya. <chuckles>
Mhm. Oke. <laughs> Oke. Mhm. Oke. Oh, i betul. Oh, iya iya, Kak, it terkenal sih di, apa, biasanya sering dijadiin, apa, camilan juga ya, Kak, kadang sama orang. Baik. Iya, sih, asli sih, parah.
Iya, itu enak banget, Kak, kan teksturnya crunchy terus, eee, pakai sambel balado juga kan digorengnya itu. Nah, ternyata itu cocok kan buat, eee, dijadikan makanan tambahan sama menu opor ayamnya itu, terus kayak nggak cuman kentang yang crunchy-nya tapi ada lagi kayak sambal goreng kentang, gitu kan.
Mmm. Mhm. Oh. Oh, iya iya iya. Wah, itu mah perpaduan yang mantap, Kak. <chuckles>
Iya, apalagi tambah ada petenya, gitu kan. Biasanya ada orang yang suka pete banget tuh, jadi kayak itu momen yang spesial juga gitu di hari raya. Apalagi kan ditambah sambel sama kerupuk udangnya, gitu. Aduh, mantep betul. <chuckles>
Hmm. Mhm. Nah Aduh aduh aduh, ada kerupuk udang. Aduh, jadi lapar deh. <chuckles> Terus, Kak, kenapa makanan yang tadi yang kayak opor dan kawan-kawannya itu, mmm, jadi tradisi nih, Kak, di rumah Kakak? Apakah memang itu diturunkan? Misalnya dari nenek dulu memang seperti itu? Atau, eee, memang diciptakan ketika ya ibu Kakak gitu, misalnya yang masak dan, mmm, menjadilah kebiasaan di rumah?